Si j'avais du temps, ouais. Je pense que j'aurais, heu, j'aurais fait, heu, de la lutte, la lutte libre. C'est un sport c'est un sport que j'aime beaucoup, heu, que j'ai un que j'ai connu à travers des amis. Ils luttaient ils luttaient beaucoup, bon, ils ont arrêté eux et heu, je m'en rappelle, heu, qu'ils m'avaient donné le numéro d'un d'un d'un coach de lutte, qu'on devait que je devais aller voir et ouais, j'avais pas forcément eu le temps d'aller, heu, d'aller dans ce club-là, mais ça m'a toujours attiré, heu, la manière de projeter, heu, cette force physique qu'ils avaient. Enfin voilà quoi, tout tout ce tout ce tout ce sport en globalité, que ce soit lutte, lutte gréco-romaine, judo, enfin, tout ce qui est, voilà, amené au sol, projection
Ah d'accord, OK. Ouais. D'accord. Projection. Ouais. D'accord.
surtout lutte libre, mais voilà.
Et c'est un truc, hem, tu as tu en avais pas fait à l'école t de ça, toi?
Mmh, mmh. Non, il y avait pas, heu, il y avait pas de ça à l'école, il y avait pas forcément de la lutte, parce que c'est un c'est un peu c'est pas violent, mais ça reste comme des projections, heu, heu, assez spectaculaires et il faut faut savoir retomber, faut savoir, heu enfin, je sais que j'en avais fait quelques j'en avais fait quelque temps, enfin, j'avais fait des des on va dire des cours d'essai et la 1re chose qu'ils t'apprennent, c'est déjà à être vraiment en forme physiquement et à savoir chuter, parce que si tu chutes mal ouais, voilà, si tu chutes mal, ça peut être, heu, des fois même irréversible, bon alors, c'est dans les pires des cas, mais mais ça peut aussi des blessures, les cervicales, heu, les chevilles, enfin, ouais, c'était donc ch à l'école, non, j'en avais pas fait, mais
Ah ouais. Ouais. Mouais, condition physique. Ouais bah ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Alors alors, tu vois, moi à l'école, heu, j'avais du judo.
OK.
On avait du judo, on avait aussi de la lutte, ouais, ça arrivait qu'on qu'on ait de la lutte. Enfin, tu sais, c'est un p c'est un peu dans le même sens, heu, tu sais quand tu quand tu te bats en judo, c'est un peu pareil, hein, c'est un p il y a des il y a des choses ressemblantes, ouais. Sauf que là, tu as un kimono, la lutte, tu as pas de tu as pas d'emprise en fait sur le corps, heu enfin tu as pas de tu peux pas te servir de la ceinture ou du kimono. Ouais.
Mmh. Ah super. Exact. C'est la même chose. Bah, c'est c'est exactement ça. Exactement. Bah exactement. Pour la petite anecdote, je sais qu'en lutte, par exemple, heu, il y a certaines techniques qui viennent du judo et on appelle pas ça des techniques venues du judo, on appelle plus ça un style de judoka. Enfin, p eux pour eux eux, pour les lutteurs, tout vient de la lutte, tout ce qui est amené au sol tout ça et juste certaines techniques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on pourrait voir sur les tatamis, ils vont appeler ça, heu, ils vont appeler ça plus une technique, heu, d'un style judo, judoka.
Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais.